Ne, also das, ähm, das ist nur m das ist nur mein Ding. Ähm, nein, also du mein ich hab einen Sohn, der ist 17 Monate, der ist hier geboren. Das ist 'n Schwede so, Punkt. Mehr ist es nicht. Der hat's halt wenn der will, kann der auch 'n deutschen Pass kriegen, der lernt auch ich versuche ihm die deutsche Sprache beizubringen, ja, aber der der wächst hier auf, ähm, warum soll ich ihm da meine Altlasten mitgeben? Nö, das das macht keinen Sinn für mich.
Du bringst ihm, äh, die deutsche Sprache bei und 'n bisschen von deiner Kultur. Ich meine, ähm, ich denke jetzt für mich persönlich, würde ich mal irgendwann 'ne Familie gründen und Kinder bekommen, äh, ja, da würde ich schon gerne wollen, dass die wissen, woher sie herkommen, woher woher deren Wurzeln sind, um genau zu sein. D die kommen ja aus Schweden bei dir. Bei mir wäre es dann halt auch, äh, meine Heimatstadt, äh, im Ruhrgebiet. Aber dass die wissen, was für 'n Weg quasi die Großeltern angegangen sind, ne, und, äh, ja, durch was für Zeiten sie gehen mussten, damit sie heute da sind, wo sie sind. Dass die quasi wertschätzen, was sie was sie haben. Genau.
Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, klingt für mich 'n bisschen so, dass dass, ähm, deine Familie, die dann aus der Türkei ei eingewandert ist, wahrscheinlich aus 'ner Ortschaft kam, wo sie auch schon länger gelebt haben, so klingt das für mich. Und, ähm genau.
Meinst jetzt in der Türkei? Genau, genau, da hat mein Opa knapp 40 Jahre gelebt, 30 Jahre gelebt und da kam er nach Deutsch ne, Entschuldigung, der kam mit 15.
Genau. Ja. Ja. Siehst du, so ist das ja, so ist das nämlich bei mir gar nicht. Also, ähm, ähm, ich habe halt nur 5 Jahre da gelebt und meine Eltern haben da auch nicht lange gelebt in dieser Stadt, die sind da auch hingezogen. Ähm, also die die Wurzeln, den Stammbaum, das das kriegt er natürlich mit, das kriegt er e kriegt er erklärt, aber, ähm, die Wurzeln reichen mehr weiter zurück dann nach, äh äh nach Schlesien, was was heute Polen ist. Das ging ja nach 'm Zweiten Weltkrieg ging das an äh, an Polen. Da wurden ja auch meine Großeltern alle vertrieben, die wurden in 'n Zug gesetzt, da zack, weg mit euch und wussten gar nicht, wo's hingeht, ja? Und, ähm, äh, dann sind die teils in Sachsen angekommen, teils, äh, in Frankfurt Oder, ja, und meine Eltern sind halt in der DDR aufgewachsen, ähm, und, ähm, sind dann berufsbedingt, äh, nach Saalfeld-Saale gezogen. Also, ähm, Saalfeld-Saale ist jetzt kein ist jetzt in unserer Familiengeschichte nicht wirklich präsent, das ist wirklich nur für nur für für für mich persönlich. Und was ich da halt meine ist, dass ich jetzt nicht irgendwie diese Stadt für den für den kleinen Jungen so, äh, als als seine Wurzeln, ähm, ihm ihm ihm anpreisen werde, sondern die Wurzeln bei uns, die liegen eigentlich mehr so in in Schlesien. Also, hm, da ist da kommt die Familie eigentlich her.
Mhm.